Heeh itu mungkin alami saja alami saja, mungkin karena memang caranya mama mendidik begitu dan itu sangat efektif juga karena kenapa? Nonton sore itulah yang membuat mungkin saya ya, seumur-umur itu 9 bersaudara dari kecil sampai besar nggak pernah ada yang bertengkar ya, nggak pernah yang bertengkar karena betul-betul mama dari kecil itu selalu me me me apa namanya, menunjukkan apa-apa itu harus di-sharing gitu loh Kak. Jadi misalnya, satu contoh yang tradisi yang sampai sekarang pun akhirnya, mmm, apa, mmm, setelah dewasa semua tetap melakukan itu, eee, mmm, yang makan sore tadi ya. Kalau nonton sebenarnya kita itu nontonnya Kak sebulan sekali itu wajib loh, nonton bareng tuh. Ini, sudah mulai berkurang.
Iya. Oke. Oke. Mhm. Iya. Oke, ini nonton konteksnya nonton di rumah Kak atau atau nonton di bioskop? Oh di rumah.
Di rumah Kak! Nggak pernah boleh nggak pernah nonton di luar, dari kecil tuh sampai sekarang itu mungkin kasetnya udah umur 30 tahunan tuh kaset-kaset tua ya, kaset-kaset lama itu udah musti ada sampai sekarang di rumah mama. Mhm mhm.
<chuckles> Wah ka kaset-kaset ini barangkali ya? Kaset-kaset yang apa petak-petak itu kali ya? Yang bukan VCD kan? Yang petak-petak itu ya? <chuckles>
iya iya iya. Heeh heeh, iya. Sampai yang belum tip belum ada, mmm, belum ada seperti sekarang kan ya, Netflix segala macam itu, mmm mmm, biasanya, eee, kami rental kan, biasanya saya rental gitu, jadi adik saya yang ke-7 tuh biasanya yang tukang ren yang suka pergi-pergi, jadi dia yang bagian ngeriset gitu loh. Film apalagi yang belum di riset. Heeh, jadi 1 kali ngerental biasanya Kak 3 CD, jadi itu 3 CD itu. Mhm mhm, udah udah udah CD, mhm mhm. Itu udah ketika saya udah mungkin udah SMA atau kuliah ya, jadi tapi sebelum saya SMA, y masih tetap tradisi nonton bareng itu selalu tiap malam Jumat. Ada namanya film Friday the 13th itu Kak. Itu kan film horor yang sangat mengerikan itu, jadi kalau udah pokoknya setiap malam Jumat it pasti akan ada film yang kita tonton, yang semuanya pasti harus ngumpul, matiin lampu. <laughs> Betul-betul mencekam, heeh, nah gitu kalau nontonnya, heeh. Jadi yang
Betul. Iya iya. Iya iya. Iya iya. <chuckles> Oh gitu. Oh udah zaman CD ya waktu itu ya Kak? Zaman itu udah CD ya. Oke. Heeh. Oke. Oke. <chuckles> Iya. Heeh. Waduh, <chuckles> betul-betul mencekam dong suanasan suasana ya Kak ya. <chuckles> Iya iya. Berarti itu, eee, setelah makan baru nonton atau sambil makan sambil, eee, ini Kak, nonton?